Mm, tama. Pero may specific na situation ka ba na curious ka kahit busy ka, yun bang parang may mga ginagawa ka tapos may bigla kang naisip na naku-curious ka gano'n?
Minsan. Alam mo yun, minsan kasi parang katulad niyan nag-wo-work ako tapos bigla nag-wo-work ako 'pag gabi, tapos parang may maririnig ako na kumukulunting sa labas ng bahay namin, medyo maingay lalabas talaga ako sisilipin ko, kasi baka mamaya kung ano 'di ba, parang minsan sabi nga ng mama ko, "Dapat 'di ka na lumalabas mamaya ahas pala yun o kung ano man, ta's nasaktan ka pa." Hindi kasi sabi ko gusto ko lang makita, minsan kasi alam mo yun minsan kinakapahamak pa rin din natin yung curiosity natin, 'di ba? <laughs>
Oo. Mm. <chuckles> Kaya nga. Mm. Kaya nga eh. Mm, totoo. <chuckles> Totoo yun kasi minsan dahil sa sobrang curious natin, siyempre hindi naman natin alam kung anong mangyayari kasi syempre gusto nating malaman gan'yan, tapos tayo napapahama
Mm.